はい。なんで一旦僕辞めたんですよ。
あ、辞めた時期もあったんですね。うん。
ええ、はい。やっぱりあの、なんていうのかな、その
ええ。
人によっては、うーん。
うん。
まあ、なんでしょうかね、リアリア充アピールってよく <laughs> はい、リア充のアピールじゃないかっていう風な目で見る人もいないわけではないですし、やっぱりあの、ねえ、男が外に出るとじゅうにん10人の敵がいるとかってよく言われますけど、<laughs> なんかやっぱりその、まあ、好意的に見る人もいればそうじゃない人もいるってこともあるので、ちょっとね、僕はね、一旦インターバルを置いたことがあるんですよ、SNS の発信を。うーん。
はい。 <laughs> てとらをいれちゃう。 うん。 なるほど。うんうん。 はい。 え、そうなんですね。うんうん。<chuckles> うん。 ああ。 あ、そうなんですね。ちょっと疲れてしまったというか、そういった、ね。うーん、時期があったんですね。ね、それでも再開されたっていうのは何かやっぱり理由があったんですか？
そうですね。ちょっとね、間を開けようっていう。 うん。はい。 そうですね、やっぱりちょっと僕の棚卸しをして、やっぱりその、僕の SNS 上の評判とか、その、DM とか来るものの質とか、そういうのやっぱ考えた時に、やっぱり発信内容を大幅に変えたりとか、あせええ、戦略的にやっぱり、ま、あの、基本ポリシーは変わらないんですけども、例えば乗ってる車をこう見せたりとかね。あの、そういうのはちょっとやめたりとか。はい。うん。そうですそうです。リア充アピールじゃなくて、もうほんとアットホームパパって感じの。はい。はいはい。ええええ。そうですね、はい。
うんうん。 はい。 うんうん。 ええ。 はい。 あ、変えたんですか？うんうん。 ええ。 うーん。 うん。は、ええ。車。 あ、ああ、そういうなんかアピール、<chuckles> リア充アピールみたいに思われてし うん。 ああ、ああ、そういう親しみが湧く感じに変えたんですね。 うーん、うん。なるほど。ええ、その実際に、SNS を運用していて、メリットとかデメリットってありましたか？やっぱり。
うん、うん。 そうですね、メリットはやっぱり、その、自分を知ってもらあの、Facebook 僕の名刺にも Facebook のアカウントとか、インスタのアカウント載せてるのではい、そこでつながっていただけるっていう、そこであの、あ、ごじょさんあ、これこれはちょっとあの、ええ、あの、何々さんあの、ええ
うん。 はい。 あ、載せてるんですね。うんうん。 ええ。